いえ、4年前ぐらいですね。<chuckles> ええっとですね、うん、ななんか、まあ、その多分その先生とうまく合わ合わなかったのと、まあ、それはあの、なんて言うんですか、プロというか、まあ、ププロなんでしょうけど、あ、ワンオンワンのね、あの、まあ簡単なもので、で
はい。 うん。 ああ、はいりますよね、相性ね、うん。 はい。 ああ、さすああ。はい。 え、うん、結構一般の方がちょっとオンラインで教えてるって感じですよね。うーん、はい。
あ、そうですね。はい、はい。で、そこまで体系だって、あの、教えてたわけじゃなく教えてもらったわけじゃなく、ただあの、日常会話をずっと繰り返してた繰り返していただけなんですけど、うんなんか、うーん。<chuckles> 続かなかったですね。なんかあんまり成長してる感じがなかったので、うん。
はい。 はい。 うーん。 たし うーん、一応会話で会話簡単な会話はその時できてたんですかね？
その時もできてますし、今も発音には問題があるものの、えっと、接客は、お大きな問題なくできているって感じですね。うん、うん。
うん。 はい。 あ、そうなんですね。でそのまあ、ある程度そのお店で使われる、そういう会話とか、そういうことはもうすでにできているんですね。
あの、そうですね、一応伝わ伝わりはするので、果たして自分が使ってる、その英語がほんとに正しいものかどうかっていうのは、答え合わせができないので分かんないですけど、まあ、自分以外英語を使う人もそんないないですし、その、す店員さんにもっていうのもあるので、まあそうなんですが、一応一応ね、使えてはいるんですよ。ただあの、やっぱ語彙力不足なところは否めないし、もっと表現力があれば、もっといい接客ができるかなっていうのも思いってはいるので、そこら辺もですね、こうやる気に転換していきたいなとは思ってはいますね。うん。うん。
はい。 ああ、なるほどなるほど。 うーん。 はい。 うーん。 うーん、なるほどなるほど。はい、わかりました。これ、ある程度のその会話あのほんとに会話す行くってまでがまず結構な精神的ハードルでもありますし、ある程度のフレーズや文法を知らないとできないことでもあるので、その基礎はなんかもうできているようなので。そうです、はい。
はい。 うふ。 はい。 うん。うん。 そうですね、一応できてはいるんですよ。なんか、うんと、結構抜けてるところも多いんですけど、はい、ま、なんとなく接客はできているって感じですね。はい。
はい。 はい。 うん。なのでこれからのその方向性としては、その表現の幅を広げたり、ちょっとレスニングの維持を高めたり、その今の発音をちょっともっと通じやすい発音にするとか、その辺のと今ちょっと考えられているって感じですかね。
うん。